Alors, en choisir un est difficile, heu, maintenant un plat que ch q un plat, heu, un plat en, hem, comment dire? Principal, ça serait le nez de veau
Le le nez de veau?
c'est mon plat préféré. Le nez de veau, ouais.
Ah c'est super original, ça! C'est vraiment quelque chose, heu, voilà, qui se faisait beaucoup plus, je pense, heu, bah, la génération de nos grands-mères, non? Et c'est vrai que de nos jours, c'est moins courant.
Oui bah, c'est ma grand-mère qui me le faisait, hein, c'est mon plat préféré, alors pas grand monde aimait dans ma famille, mais moi, je j'adore ça. Heu, je sais, la la texture est un peu, hein, à à mi-chemin entre les tripes et la langue. Heu, heu, j'a j'adore ça, heu, donc j'aimerais pouvoir le transmettre, même si je pense que <chuckles> ça ça c'est c'est pas forcément un truc. J'aimerais aussi pouvoir alors ça, par contre, heu, ça, je suis incapable de le faire, heu, c'est serait un un un gâteau, heu, un gâteau qui qui vient de mon village, un gâteau unique qui d'ailleurs il porte, heu, le nom de de de de l'abbaye de mon village
Ouais! Ouais. Mmh mh. D'accord. <chuckles> Mmh. Ouais. C'est quoi? Moi, j'adore les gâteaux.
heu, c'est le Saint-Chaffre, c'est, hem, c'est un un gâteau à la poire extrêmement léger, heu, qui qui a la la la parfaite, heu, c'est c'est c'est ni trop léger, c'est pas une mousse, mais c'est ni trop lourd, il a ce ce côté absolument parfait avec la fraîcheur de la poire, et c'est c'est c'est d'une divinité, c'est ça a pas de nom, hem, et heu
Je connais pas! Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. C'est compliqué à faire?
Ah oui, oui, fau c fau c'est une recette, faut être un vrai pâtissier pour faire ça je pense, oui, oui, c'est c'est c'est complexe, hein, hem et heu, ouais.
D'accord. Mais toi, tu l'as tu l'as fait ou t ou non?
J'aim j'aimerais, j'ai essayé de j'ai essayé de récupérer la recette auprès des des des pâtissiers de là-bas. J'ai pas encore réussi parce que, bah, ils demandent, heu, bah, ils demandent un ils demandent un billet, hein, ce qui est normal. Heu, et comme ce gâteau là, il existe que là-bas, heu, ouais, à un moment, j'aimerais pouvoir le récupérer, heu, et pouvoir justement le transmettre et pourquoi pas le commercialiser, je pense qu'il y a quelque chose à faire.
Mmh. D'accord. Mmh. Mmh mh. Ouais, c'est tellement bon, en fait, qu'il y a du potentiel.